Yani, eee, ben biraz, eee, şeyi yapabiliyorum ya, böyle geri çekilmeyi, geri adım atmayı, "Biraz yalnız kalabilir miyim?" Çünkü ben böyle bir şey olduğunda ilk mesela, çok yoğunluğuna bağlı, biraz yalnız kalıp kendi içimde sindirmeyi ve tüm uyaranları etkisiz bırakıp "Ya, ben bir, ımm, sakin kalabilir miyim, bir tek başıma kalabilir miyim?" dediğim anlar çok oluyor, böyle, hemen birileriyle paylaşmayı, eee, ve bir yardım istemeyi, en azından çok hızlı bir şekilde, yapamıyorum galiba.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Yani, senin başına bir şey geldiği zaman, hani, biriyle içini dökmek, hani, birini duygusal çöp tenekesi olarak kullanmak yerine kendin ilk başta yalnız kalmayı ve kendi içinde çözmeyi denediğin için büyük ihtimalle böyle insanlar direkt sana gelince, senin de böyle Güzin abla gibi kullanmaya başlayınca sen de şey diyorsun, "Ya, kardeşim sen de bir yalnız kal, bir çöz bakalım neymiş şu derdin, ondan sonra gel istiyorsan konuşalım." diye düşünüyor olabilirsin. Bu da gayet normal bir şey.
Hı hı. Bak bak bu söylediğin özeti aynen arkadaşıma söyleyeceğim çok, çok tertemiz, tertemiz bir özet oldu. Bak, bunu bu o kadar açık söyleyememişim mesela, şimdi sen söyleyince onu da fark ettim. Acaba arada sana mı göndersem onları ne yapsak? <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Çok teşekkür. Ya b bana be be beni buna layık gördüğün için özellikle çok teşekkür ediyorum sana ama ne güzel, seninle konuşurken sen de bazı şeylerin farkındalığını yaşamış oldun bu noktada. <chuckles> Eee, ben teşekkür ederim, çok güzel şeyler paylaştın. Eee, Ben dinlerken, böyle, hem keyif aldım hem bir şeyler öğrendim. O yüzden çok teşekkür ediyorum sana.
Bak bak bu da olabilir. <chuckles> <chuckles> Ya, evet, evet. Bayağı aydınlattın beni, teşekkür ederim gerçekten. <chuckles> Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere, hoşça kal.

Ya, tabii ki bu senin de aynı zamanda bulunduğun durumu düşünürsek, hani, karşı tarafın da gelip seni böyle duygusal çöp tenekesi gibi kullandığı bir noktada, belki senin de tahammülün çok fazla yüksek seviyede olmuyordur. Direkt, de diyebiliyorsundur, yani. <chuckles> O yüz <chuckles>
Ya, haksız mıyım ama? Yani. <laughs> Haksız mıyım? Sürekli, böyle, bir sızlanma, eee, ıs sıkıntı basıyor gerçekten insana, yani, dinleyeyim ama şimdi 1 dinliyorum, 2 dinliyorum. Baktım 3, 4, hani, konunun cümleleri, kelimeleri bile değişmiyor. Yoksa ben tabii ki bunu ilk dinlediğimde hemen, böyle, fevri bir tepki olarak, eee, şey yapmıyorum. Ortaya atmıyorum ama, yani, bir uyarıyorum, tavsiye veriyorum, destek olmaya çalışıyorum. Ama bir bakıyorum ki, hani, o hep aynı şeyi yapıyor. Ben ne söylüyorsam hem bir şey istiyormuş gibi duruyor, yardım istiyormuş gibi duruyor. E, ama bir bakıyorum kelimeler bile değişmemiş, yani, düşün o kadar, eee, o noktada artık patlıyorum ben de, yani. Dayanamıyorum bir noktada.
Hıı. He he. Hı. Evet. Ha! Evet. Hı hı. <laughs> Ya, diyorsun ki, "Bari bir kelimeleri değiştir, bari bir cümle yapısını değiştirip gelseydin kardeşim, hep aynı şeyle geliyorsun." diyorsun. Ya, o da çok normal bir şey ya ama, mesela, ben şeyi de çok merak ettim. Şimdi diyorsun ya, hani, <swallows> "Tabii ki, hani, herkesin iyi ve kötü zamanı oluyor. Ben de, mesela, depresyona girip çıkabiliyorum." diyorsun. Hiç, böyle, hani, kötü bir anında, böyle, hani, iyi bir modda hissetmediğin zaman, hani, böyle bir yaklaşımda bulunuldu mu sana? Bunda sen hiç şey yaptın mı, mesela? "Ya bırak, benim de derdim başımdan aşkın." ya da "Ya şu, hani, sana tavsiye verecek durumda değilim." gibi bir şeyle karşılaştın mı, mesela, hiç?
Hakikaten ama ya, yani. <chuckles> Hı hı. Ya, karşılaştım tabii, sonuçta benim de, eee, iyi günlerim de oluyor kötü günlerim de oluyor. Eee, yönetemediğim anlar da oluyor. Ben de, eee, neticede, eee, duygularını yaşayabilen biriyim, yani, oradan öyle biraz soğuk gibi dursam da, e, şöyle, ımm Tamam, tamam, açık konuşayım, bu kadar çat çat konuşunca öyle bir izlenim normal. Ya, şaka yapıyorum, şey, eemm
Hıı. Evet, e Estağfurullah. Hiç öyle durmuyorsun, söyleyeyim onu sana öncelikle. <laughs>